Okay. Also, du magst schon eher so etwas, ähm, also diese ganzen Geschichten, die in den Songs stecken, als eher dieses Träumerische. Ja, ja, ja.
Ja, auf jeden Fall. I auf jeden Fall. Ich höre da auch auf die Texte, aber manchmal will ich einfach nur 'n bisschen tanzen und Spaß haben. Dann kann's aber auch mal passieren, dass ich 90er Jahre Techno höre oder 70er Jahre Disco, und da gehen die Texte alle nicht so in die Tiefe.
Ja, ja, ja. Gibt 's da so ein bestimmten Song, den du dann auflegst, wenn du so richtig tanzen willst oder Spaß haben willst?
Ja, ja, absolut. Born to be alive von Patrick Hernandez ist aus den 70ern.
<laughs> Muss ich mir mal anhören.